Nemmeno ce ne sarebbe bisogno veramente, no. Però magari lo aiuti, lo aiuti a, mhmm, che ne so, a mhmm
Mh. Certo. Mh.
a sbrigarsi, a farla più, a pa a farla più magari mi viene in mente mi viene in mente, che ne so, uno che magari in una situazione pure un po' particolare buca la buca la ruota, no. Buca cioè, ha 1 gomma a terra e se
Certo. Certo. Eh vero. Cioè, magari riesci diciamo a trainarla appunto a a portarlo diciamo dietro.
Sì, no oppure pure magari eh magari sta lì la lo lo lo l lo assisti, no, gli gli gli gli gli gli gli gli passi le cose così in modo che si che si leva da impi di di impiccio da da da impaccio, ehm, in maniera un po' su più più velocemente, no. Anche vista la situazione che che è un po' critica, no. Ehm, sì, sì.
Lo assisti certo. Certo. Certo, certo, sì è è è è i è importante ecco.
E a volte È bello, è bello. E poi io credo anche nel karma, no, nel karma credo. Ehm, e comunque
Mh. Certo. Che a volte diciamo gira, ecco. <chuckles>
Sì, sì, sì che si aiuti poi, come si dice, mhmm, qualcosa non dalla persona che sta aiutando, ma proprio da da da da un meccanismo, no, che eh che ehm, m più più in alto di noi, al di là di noi, c'è un c'è un mhmm un ritorno, no, perché comunque hai compiuto hai compiuto un atto di di di solidare, hai compiuto un atto di di di di gentilezza.
Sì. Erto. Mh. Un ritorno, sì. Sì, no diciamo a volte ecco sembra diciamo abbastanza diciamo abbastanza strano, no, questa questa cosa, però sai appunto certe volte diciamo capitano, cioè, ci credo a questa cosa del ritorno, no, che a volte appunto tu quanto aiuti, poi allo stesso tempo diciamo quel quel quell'aiuto ti ehm, ti ritornerà diciamo, no, e quindi quando tu a avrai bisogno di aiuto poi ci sarà sempre qualcuno o qualcosa ecco che che ti aiuta, no, ehm, non sarai mai solo, no? Ehm
Certo, certo. Certo. Certo, certo. Mh-mh, eh infatti a me a me è successo m'è successo, no, che ho avuto bisogno eh, insomma si sono si sono prestati, no, le le le persone. Sì, sì, certo. Come si dice, no, ai ai ai, ehm, tipo Napoli Napoli lì, ti aiutati che Dio ti aiuta, ti devi aiutare da solo eh, è una cosa insomma, che c'è, più che schia come per dire, chi fa per t chi fa da sé fa per 3, no. <giggles> Sì.
Mh. Vedi? Erto, certo no Certo aiuta. Sì, sì, sì. <laughs> Eh anche anche questa, no, perché sai che quanto appunto no no no hai proprio quella quell'aiuto, cioè, uhm in qualche modo diciamo riesci a uscirtene, no?
Certo. No, ma quello lì è proprio pro proprio la mia cosa prima istintiva è quella lì di cioè se c'è una difficoltà è di capire come come la posso risolvere in primis io personalmente, no?
Mh. Eh ma eh, ma io infatti guarda io la stessa la stessa cosa, no, che perché diciamo come ti dicevo prima, io in in primis ecco cerco di risolvermela d da solo ecco la situazione, no, poi se proprio non riesco mh.
Certo. Poi dopo se vedo che a parte magari pure g ma magari riusciresti pure, no, però con un po' più di tempo, un po' più di difficoltà invece magari una mano in più, ehm, ti fa ti fa fare la cosa più facilmente, allora a quel punto a quel punto
Certo. Certo.
mi mi cioè, intervengo, chiedo magari qualcuno chiedo che qualcuno insomma mi aiuti. E così.
Mh esatto, esatto. Sì, sì, sì infatti diciamo
Eh sì.

Di cameratismo, <chuckles> no, eh sì, no, è vero, è vero.
Certo, certo, certo. Ma poi, diciamo, ol oltre a questo, poi ci sono state, diciamo, altre svariate volte, ecco, che non non ricordo. Però, ecco, diciamo che qualcuno dicia mi mi ha aiutato così improvvisamente. Magari, sai, anche un qualcosa, diciamo, anche abbastanza, diciamo, ehm, s facile, ecco. Magari se hai un piccolo aiuto o qualcosa, diciamo, sai, appunto: “Fai in questo modo”. “No, aspetta, ci sono io, magari ci aiutiamo a vicenda”, no. Sono quelle cose che che, appunto, si sono belle, ecco, che quando quando, diciamo, qualcuno prende l'ini iniziativa, no, ma anche se, diciamo, non la prende, no, ehm, come dicevamo prima, ehm, cioè, appu appunto, partire da noi stessi, no, a dire: “No, guarda, ti aiuto, facciamo questa cosa”, cioè, e e anche questo è molto, molto bello.
Certo. Certo, certo, no, no, è bello è bello. No, no, ti ti fa capire insomma che comunque anche se non non ci si conosce, no, però comunque c'è uno spirito di, mhmm, di vicinanza, no, perché siamo siamo comunque sì, siamo siamo comunque, ehm, e esseri umani, no, siamo simili, no, ehm, dobbiamo dobbiamo insomma aiutarci quando vediamo il nostro simile che sta
Certo. Di squadra, di vicinanza. Certo, certo.
in una situazione, insomma, che che che un aiuto non non non no, non fa male, no, non non dis non s uhm, sì, non guasta. Sì, sì. È vero è vero.
Comoda, ecco. Non guasta, ecco. Mh-mh. Sì, è, è vero ecco, quindi diciamo, bisogna bisogna aiutare.
Mh-mh. E ti fa, sì, e ti, ti fa sentire bene, no, perché anche quando quando aiuti ti fa sentire bene, ma ti fa sentire bene anche quando quando vieni aiutato, no, perché ti fa s, che non sei solo, no, che comunque sei
Certo. No, infatti, guarda, mi fa, diciamo, mi questa cosa, diciamo, mi fa sentire bene e penso faccia sentire anche bene perché, appunto, tu dici: “No, guarda, sono aiutato in qualche modo cioè vengo considerato”, no, al di là dicia di una persona che ti ignora, se, appunto, magari, hai bisogno, hai un aiuto e le persone, magari, ti passano davanti senza, diciamo, chiedere, ci sono quelle persone, magari, abbastanza gentili che, appunto, vengono, ti ti aiutano, ti danno una mano, ecco. Quindi, quindi sì.
Certo. Certo, mh-mh. Vero. E questo qui poi è bello perché quando poi ci sono cioè tipo sì, perché se i facciamo singolarmente, no, ma poi quando ci sono queste sai queste, mhmm, diciamo catastrofi, calamità, no, che vedi le persone che pe esempio, vengono in mente in passato, no, ci stavano, che ne so, de tipo il il terremoto, no, in Friuli. Sì, che che che che che che partono che partono da tutta Italia, no, che lasciano che lasciano le loro le loro città, le loro famiglie per andare ad aiutare, no, e quindi sto qui, eh, sì, sì. E va bene. Ciao, alla prossima. Ciao.
Certo. Eh, certo. <sniffs> Ah, sì che diciamo quei vol volontari ecco che si offrono, diciamo aiutare. Eh, vero. D' aiutare, d'aiutare, sì, è molto, molto bello, mh. Dai, ciao, alla prossima, ciao.